بالضبط. من الحاجات اللي الواحد لازم ب إلي حدٍ ما يفوّق نفسه منها، يعني أنا فترة م في فترة كده لمّا باجي أحس إن التأثير بقى عالي أوي بامسح أي حاجة مش لازمة بالنسبة لي، يعني بامسح بقى إنستجرام، أو تيك توك أيًا كان البرامج اللي أنا مش باستخدمها غير للإسكرول وباسيب بقى ماسنجر وواتس آب لعيلتي يعني دول لازم آه.
إمم. كويس، طب ده كويس. الحاجات المهمة، الحاجات المهمة بتسيبي حاجات المه طب حاسة أو شايفة إن ده أثر على حياتِك في الإيجاب، على شغلِك، على وقتِك مع عيلتِك أو ح جودة الحياة عمومًا؟
بالضبط. أقل حاجة أثّر يعني أثّر عليّا لمّا باحس اللي هي الكآبة بتاعة إن أنا مش باسكرول وأفتح الموبايل وما الاقيش عليه أي حاجة اسكرول عليها فبانسى الموضوع فاهم؟ بعدها باروح يعني باروح ألاقي حاجة تانية أعملها، باقعد بقى مع أهلي اللي هنا ب باخرج أتمشى آمم، يعني ب باروح shopping باروح باعمل حاجة تانية.
آه. كويس. فبتحسي إن أنتِ أحسن، إن أنتِ أحسن من غير السوشيال ميديا كجودة الحياة، ونفسيًا كمان.
بالضبط. باحس الموضوع أتغير. اهم. اهم. في ناس برضو بتقول إن هي بتحط timer للتليفون كلّه، الموضوع ده ما نجحش معايا أوي.
إمم. آه، دي فكرة كويّسة أوي، فكرة كويّسة جدًا ياه يعني جربتيه فعلّا؟ طب ليه ما نجحش معاكِ ما ما التزمتيش والّا شوفتيها مش عمليّة أكتر؟
آه، جربته جربته فترة. <chuckles> ما نجحش معايا لأن أنا مثلًا باتصل بأختي في مصر وباقعد أرغي معاها ساعة ففاجأة يقوم قايل لى إن أنا already عديت النُص بتاع ال ال limit اللي أنا حاطاه للموبايل فاللي هو طب ما ما ينفعش. <chuckles> آه، بالضبط يعني ال timer والّا اختي يا فكمان يعني أنا الموبايل برضو بأحس إنّه فكرة ال timer بتاعه دي بتحص بتحط برضو عليّا ضغط إن أنا ما افضلش فاتحاه وكل شويّة اقعد أقفله، وأنا م آه، ما ما حبيتهاش يعني.
آه. آآ، ال timer بقى ال timer والّا أختي؟ أختي طبعًا. <chuckles> كان بيزود القلق. امم، بس كويّس يعني إنّك زي ما تقول لي كده اتغلبتِ على شيطانِك وبتقدري تمسحي التطبيقات، يعني في ناس آآ، يعني هم مِلك بقوا مِلك للتطبيقات لأ أنتِ بالعكس. آه. <chuckles>
آه. بُص، هو أنا يعني مش عايزة أكدب عليك إن أنا ب بارجع بعد في شهر مثلًا شهرين أنزلهم وابدأ الدايرة دي من تاني بس <chuckles> بس الفترة دي بامسحهم فاهم؟
آه، بس، على الأقل بتلحقي نفسِك إلى حدٍ ما.
آه، آه، يعني بافوّق نفسي، وبعدين أرجع أخش أبدي أبتديها من الأول بقى

هي السوشيال ميديا فعلًا فَتحِت لل للمراهقين عامةً، و يعني فَتحِت لهم أب أبواب كتيرة الفترة دي، بس آمم، لكُل حاجة ليها حدود، يعني أنا برضو محتاجة كا كأم إن أنا أحط عدد يعني ساعة معيّنة خلاص الموبايل هيتقفل فيها، آمم، مش هاقول إن أنا لازم أبقى يعني باراقب كل حركة بيعملوها، مع إن أنا عارفة إن في أهالي بيعملوا كده، يعني أنا أهلي لمّا
آه، مفـهو حلو. آه. دي النُقطة المُهمة، شايفة إن المُراقبة يعني ل فعلًا ممكن يراقبوا والّا حاسّة إن لأ، لازم يدوهم ثقة أكتر؟
بُص، يعني المُراقبة باحسّها تنفع في سِن مُعيّن، فاهم؟ يعني سِن 10، 11، 12، 13 سنة آه، لازم.
تمام. آه، إن صُغيرين شوية اللي هم لسه في مرحلة ال التأسيس قصد
بالضبط، صُغيرين وإحنا أدينا لهم آلة تفتح لهم العالم كُله ولوحدهم كمان، فهم بقوا بقى عليهم آه يعني أعتقد أكبر خطر، السِن اللي بعد كده يمكن ليه خصوصية أكتر، يعني ليه من حقه إن يبقى عنده مسدجات Private أنا مش هاقرأها، آمم، كده، لكن ما أنا مثلًا أهلي، فاكرة أوي إنه شرط كان من الشروط إن أنا أعمل ليّا حساب على فيسبوك أول لمّا فيسبوك طلع، مع أنني كنت كبيرة ساعتها، مش فاكرة كان عندي قد إيه آآ إنه أنا هادّي لمامتي الaccount والpassword
جميل. إمم. بالضبط. إمم. آه. ياه للدرجة!
وأنا وافقت، آه طبعًا وافقت وفضلت فترة فترة كده، أصل يعني ما هو ي يا كان يا ده، يا ما فيش فيسبوك فكان بالنسبة لي لأ طبعًا <laughs> آمم، فأنا أنا كنت حاسة إن الموضوع ده كويس لحد سن مُعيّن، آمم، وبرضو فكرة إن الأهل يبقوا بيتكلموا مع مع المراهق، لأن برضو المراهق بيكتشف كل الحاجات دي في فترة قل قليلة أوي، بيبقى عليه ضغط، فإن هو يحس إن الأهل موجودين ليه وبيسمعوه وبيسمعوا الحاجات اللي هو بيتكلم فيها آمم، فاهمين يعني مثلًا
تمام فأنتِ كنتِ مطيعة شكلك آه. ف إمم. وضروري يكون في ثقة يعني شايفة إن لازم يكون في ثقة، ده جزء مهم وبيكسر حواجز كتير وبيريحنا يعني.
آه. بالضبط.